À bạn ơi, bây giờ á mình lo lắng quá mà mình hổng biết làm sao nữa. Ờ, sắp tới đây á thì mình có một cái chuyến mình đi du lịch với lại gia đình của mình á. À, gia đình của mình cũng hẹn nhau trước rồi là sẽ đi Đà Lạt á bạn. Tại vì đi Đà Lạt á, mỗi năm á, gia đình nhà mình sẽ cũng hội họp một lần. A, thì thường gia đình mình sẽ chọn những cái nơi á mà nó không khí nó mát mẻ một xíu và nó là khu du lịch. Thì mỗi năm á, nhà mình ít nhất cũng sẽ đi, à, Đà Lạt một lần và thường á là vào cái khoảng thời gian Giáng sinh nè, à, để để không khí nó thoải mái. Tuy nhiên á, thì mình khá là lo cho cái chuyến đi lần này nha. Tại vì chuyến đi lần này á là, ờ, mình là cái người sẽ lên cái kế hoạch chính á, nên là á mình á cũng không biết là cái cái kế hoạch mà mình mình đưa ra á, gọi là, nó có phù hợp với cả gia đình của mình hông? Tại gia đình của mình tới 3 thế hệ á. Mình sợ là, à, kế hoạch mình lên, lịch trình mình đi chơi nè, nó hổng có phù hợp với lại toàn bộ. Tại vì con nít á, với lại người già rồi cái gì á nó trái ngược nhau quá, thì mình sợ là mình không có thể nào dung hòa được, cân bằng được. Với lại mình cũng lo về cái sức khỏe của mình nữa á bạn. Mình á thì say xe nè, mình đi lên trển á mình rất là sợ, mình rất là mệt luôn. Với lại dạo này á, ở bển ở trển á mình nghe nói là lụt lũ lụt rồi, ờ, có sạt lở tùm lum á, nên là mình cũng lo về cái chuyến đi lần này lắm. Hổng biết làm sao để bớt lo luôn. Bạn có cách nào bạn giúp mình, ờ, để mình bớt lo được hông?
Vậy á? À! À, thích quá! Ồ! <laughs> Mình hiểu. Ừm. Ừm, thì thứ nhất ý, thì, ờ, mỗi năm bạn với du lịch ừm, bạn với mọi người mới đi du lịch một lần mà, đúng hông? Cho nên là trước tiên, mặc dù là có những cái nỗi lo như thế, bạn là một người lên kế hoạch chính, nhưng mà bạn cũng nên dành cho bạn một cái khoảng thời gian thật là thoải mái khi mà đi du lịch ha. Lát nữa mình sẽ gợi ý cho bạn một vài cách mà. Đó, nhưng mà á, bạn, à, có thể cho mình biết là hiện tại bây giờ bạn nói là bạn, ừm, là một người lên kế hoạch chính này, nhưng mà, à, lên kế hoạch c cũng như những cái lịch trình cụ thể? Hay là, à, bạn là người đặt luôn vé xe, đặt luôn, ờ, chỗ ở, làm tất tần tật luôn?
Ừm. Ừm. À may á, thì mình chỉ là cái người lên kế hoạch là, à, sẽ là ở đâu, đi đâu, ăn cái gì, à, là mình sẽ lên kế hoạch đó. Nhưng mà cũng có gọi là em của mình là trợ lý của mình. Thì khi mà mình lên kế hoạch, à, bao nhiêu người, ờ, lên kế hoạch là những ai, những ai, những ai, à, đi đâu, đi đâu, ờ, kiểu, khách sạn nào. Ờ, thì em của mình sẽ là cái người hỗ trợ mình, giống như đặt vé xe đồ, em của mình sẽ, à, đặt vé xe, rồi liên lạc với lại cái khách sạn, thì em của mình sẽ là cái người phụ phụ mình. Nhưng mà cái người gọi là ra quyết định chính là cũng là mình, tại vì mình sẽ là cái người chọn mà, ờ, chọn điểm đến, chọn, ờ, chỗ khách sạn, chọn ở đâu, ăn ở đâu, thì là toàn là mình hết. Nên là á, có gì, á, mà nó hổng có được tốt đẹp, mà có gì, á, mà lỡ nó sai sót là chắc là, ờ, mình là bị cả nhà mình la hết trơn luôn á.
Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ừm. À, rồi. Mặc dù là bạn có người để hỗ trợ cho bạn, à, những cái ví dụ như là đặt xe, đặt phòng, nhưng mà bạn, ờ, khi mà lỡ mà có chẳng may, ờ, gặp cái vấn đề gì đó, bạn là một người chịu trách nhiệm đầu tiên, đúng không? Đó, nên là chắc có lẽ là áp lực của bạn đè nặng lên quá, nên là bạn cũng không cũng lo lắng khá là nhiều trước khi đi du lịch. Đó. Thế thì ừm, trước đây ấy, bạn có thử làm một cái vai trò nào đó, ờ, ở trong những cái chuyến đi lần trước không?
Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm, trước đây thì mình chỉ là làm cái vai trò giống như là em mình của em mình á, là mình trợ lý, mình đặt xe. Ờ, trước đây thì cô mình á tại vì lúc đó mình còn nhỏ á, đi thì, à, mình, gọi là, mình hỗ trợ được cái gì thì mình hỗ trợ thôi. Nhưng mà cô của mình lúc nào cũng là cái người lên lịch trình coi cho cả gia đình hết, thì năm nay cô cũng cũng có con nhỏ á bạn. Nên là, ờ, cô của mình hông thể nào mà có thời nhiều thời gian để mà lên lịch trình, rồi, ờ, điều hướng mọi người đi được, ờ, cũng hông có thể tìm hiểu được, ờ, những cái chỗ mà tham quan nào thú vị, tại vì đâu có thời gian đâu, phải có phải con nhỏ mà. Nên là cô mình nói là thôi bây giờ mình cũng lớn rồi, ờ, nên nói giao việc cho hai chị em mình. Nhưng mà mình lớn hơn em mình, nên là cái người chịu trách nhiệm chắc chắn là mình rồi, còn em mình thì nó cũng hơi làm biếng á, nên là nó nói là "Thôi chị hai, ơ, ờ, làm hết đi, ờ, có gì em phụ thôi." Nên là bây giờ mình mới, gọi là, áp lực như vậy ấy.
Thế á. <laughs> À, mình hiểu. Ừm, thế thì nói về cái lịch trình của bạn, ờ, ờ, trước đi, thì hiện tại cái lịch trình của bạn đã hoàn thành đến đâu rồi? Và bạn đang lo lắng cái nơi nào là đi nó nó nó không không không ô kê? Ý là ừm, bạn có những cái nơi nào bạn cân nhắc chưa?
À, mình á thì mình cũng đã lên lịch trình, gọi là, cơ bản thôi nhưng mà nó cũng hông có chi tiết được. Tại vì, à, nhà có rất là nhiều con nít và, gọi là, người lớn á, nên là khi mà mình, ờ, lên trển á thì có thể là rất là x gọi là, có thể là cái lịch trình nó phải linh hoạt một xíu. Nhiều lúc là mấy em mệt hay cái gì đó, ờ, tại vì đi đi x trong cái quá trình đi xe thì cũng sẽ s có những cái, gọi là, cái phát sinh, thì có thể là bà mình mệt hoặc là em mình mệt á, thì mình chỉ là, gọi là, đưa ra những cái địa điểm nào đó, gọi là, cụ thể một xíu thôi, ờ, giống như là đi đi đồi hay là, à, đi, ơ, cái chỗ này chỗ kia. Tuy nhiên á là mình chưa có xếp vô cái nà nào hết, tại vì cũng hông biết là cái ngày nào mà gia đình mình khỏe nhất, rồi lên trển còn bị ảnh hưởng bởi thời tiết nữa, trời có thể là mưa hoặc là hông mưa. Nên là mình cũng chưa có xếp những cái địa điểm du lịch đó vào cùng ngày nữa, mình chỉ là liệt kê ra những cái chỗ mà có thể là đến thôi, và xe thì mình cũng đã đặt sẵn hết rồi. Nhưng mà mình cũng hơi lo lắng về cái việc á mà di chuyển ở trên Đà Lạt á, tại mình chưa có đặt xe ở trên đó.
Ừm. Ừm. Ừ. Mình hiểu. Ừm. Ồ! Ừm, ừm, ừ. À. Thế á? À, rồi. Nói chung là bạn cũng đã tính toán, cũng như là cân nhắc. Tại vì, à, không phải là đi du lịch theo bạn bè. Đi du lịch theo bạn bè, nói chung là, à, bạn là một người, ờ, cũng trẻ tuổi, cũng hiểu tâm lý của mọi người, ờ, khi mà đặt nơi hay là lên lịch trình thì nó khá là đơn giản. Bây giờ lại có người già, có trẻ con, đó, thì bạn cũng lo lắng là nếu mà chọn địa điểm mà nó vắng người quá hoặc là nó không thuận lợi cho cái việc di chuyển quá thì cũng kh khá là bất cập, đúng không? Đó, ừm, mình hiểu. Thế thì, bây giờ ha
Ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi.
bạn ờ, ví dụ như theo từng nhà chẳng hạn, hoặc là theo từng hộ ở trong, ơ, gia đình bạn, ví dụ như là bố mẹ của bạn sẽ, ờ, thích đi cái nơi nào, đó, ghi ra giấy, ghi liệt ra liệt kê ra. Rồi, còn chị của bạn mà có con nhỏ thì chị của bạn mong muốn là đi đến những cái nơi nào. Đó, khi mà có những cái cân nhắc đó, thì bạn cũng có thể tìm hiểu đến những cái địa điểm mà mọi người gợi ý ấy, xem là, ờ, chỗ nào nó vừa phù hợp với, à, 3 thế hệ, thì vừa phù hợp với cái việc đi lại, mà nó còn, ờ, đáp ứng với cái, ơ, chi phí của gia đình bạn nữa thì bạn hãy chọn cái nơi đấy, được không?
Ừm. Ừm, mình thấy hợp lý nha. Ơ, đó giờ thì á gia đình kêu mình tự quyết, nhưng mà đúng là tự quyết thì rất là khó luôn và mình cũng đâu có biết là mọi người thích cái gì đâu, đúng hông? Nên bây giờ mình sẽ hỏi, gọi là, ờ, cho, gọi là, bầu chọn, cho bình chọn, à, đưa ra những cái, a, cái địa điểm mà mình đã lọc ra rồi nè, xong rồi mình sẽ cho mọi người coi từng cái địa điểm là mọi người thích cái gì đó, thì có thể là, gọi là, biểu quyết một xíu. Rồi sau đó là mình sẽ chọn ra những cái, gọi là, mọi người thích nhất thì mình sẽ, gọi là, xếp, ờ, ờ, những cái địa điểm đó vào cái lịch trình luôn. Thì nó gọi là, như vậy thì ai cũng sẽ cảm thấy là thú vị, cảm thấy là, ờ, mình, ờ, được đới những cái nơi mà mình thích, mà mình cũng, ờ, khỏi phải là đắn đo, khó khăn lựa chọn nữa, đúng hông?
Ừm. Đúng rồi! Ừm. Đúng rồi. Ừm. Mình hiểu. Ừm, ừm, ừm. <laughs> Đúng rồi, đó. Với cả một phần là như thế này, ờ, khi mà, à, đi đông người như thế thì bạn cũng hỏi mọi người là có mang theo những cái món đồ nào mà nó hạn chế không? Ý là, ví dụ, như là trẻ con nó có xe đẩy mà, đúng không? Đó, hoặc là, ờ, lựa chọn những cái nơi nào mà nó sẽ, ờ, thiên hướng là, ờm, phục vụ, à, trẻ con có những cái ghế ăn dành cho trẻ em chẳng hạn. Như thế thì nó cũng sẽ thuận lợi hơn cho gia đình bạn thưởng thức, ơ, món ăn này. Cũng cũng như là, cũng có một vài cửa hàng khi mà bạn cân nhắc là, ừ, đến đó ăn, tại vì món ăn nó ngon, nhưng mà thực sự là có những cái nơi mà người ta cấm trẻ em đấy. Đó, nên là ừ, đấy, cân nhắc ha, ờ, xem chọn địa điểm như thế nào cho nó phù hợp, cũng như là xem tiêu chí, cũng như quy định của họ ra làm sao nữa.
Ờ. Ừm. Thật hông vậy? Ừm. Ừm, đúng nha. Nhiều lúc á thì mình chỉ coi, ờ, coi những cái địa điểm mà mình coi review thôi, nhưng mà mình hông có, ờ, coi kỹ thiệt sự là cái cái quán ăn nó sẽ có những cái món ăn nào, ờ, có, ờ, cái cách phục vụ như thế nào để mà phù hợp với gia đình mình hay không. Chứ mà kêu mình coi, ờ, coi qua qua loa quá, coi sơ sơ thôi, ờ, để mình qua cái địa điểm khác á, thì có khi mình di chuyển tới nơi là người ta lại, ờ, lại cái nơi đó lại không phù hợp, thì mình lại tốn thời gian mình di chuyển qua lại, thì rất nó thứ nhất là rất là mệt mỏi, đúng hông? Ờ, là cả nhà mình, à, đi lên đi xuống vậy là mệt lắm. Thứ hai á là nó nó có, kiểu, nó xáo trộn cái thời gian mà, à, cái lịch trình của mình. Nên là bây giờ là mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước, mình coi từng cái chi tiết, từng cái quy định nhỏ luôn, đúng hông?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. <laughs> Đúng rồi, mà một phần là á, ờ, khi bạn cũng nên đặt ra cho bạn một cái thời gian, một cái mốc thời gian cụ thể khi mà bạn hoàn thành một cái kế hoạch nào đó. Thì bạn lên liệt kê ra theo một cái danh sách, theo từng ngày, từng giờ cho nó cặn kẽ, chi tiết, càng chi tiết càng tốt ha. Đó, bạn đưa lên cho mọi người cùng xem, mọi người cùng duyệt. Đó, xem là cái nơi nào mà mọi người cảm thấy nó hợp lý này, cái nơi nào mọi người cảm thấy là, ờ, nó không hợp lý thì bạn cũng có thể chỉnh sửa. Và nên là hoàn thành trước khi đi du lịch 2 tuần hoặc là 1 tuần, thì tại vì lúc đấy, ờ, cũng có thời gian để mà chỉnh sửa, cũng như là á, ờ, đặt vé xe, đặt, ờm, khách sạn mà, đúng không? Đó, ừm, ừm, ừm.
Ừm. Ừm. Ừ, ừ, ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm, đúng. Mình cảm thấy là mình, ờ, mình chỉ mới đưa ra mấy cái, gọi là, cái lựa chọn thôi, mà mình hông có, gọi là, xếp nó vô cái lịch trình đó, thì rất là dễ bị loạn, bị lộn xộn. Mà á mình hổng có cái lịch trình thì làm sao mình đưa cho mọi người coi, để mà mọi người có thể là, à, biết là, à, mấy giờ đi ăn, mấy giờ lên xe đồ này nọ, để mà mọi người có thể chuẩn bị tinh thần, để mà mọi người chuẩn bị, đúng hông? Thì bây giờ, ờ, lát nữa đi hoặc là ngày mai, nhanh nhất có thể là mình phải, gọi là, ờ, lên kế hoạch, ờ, kỹ lưỡng từng ngày luôn, để mà mình gửi cho mọi người để mà mọi người biết là, à, tụi mình sẽ đi đâu, để mà mọi người cũng có thể là điều chỉnh cho hợp với lịch sinh hoạt của mọi người nữa.
Đúng rồi. Ừ. Chuẩn luôn! <laughs> Đúng rồi đấy. Đó, tại vì á mỗi người đều khi mà người ta bạn cũng không có một cái lịch trình cũng như là một cái kế hoạch cụ thể ấy, thì, ờ, ờ, đôi khi mọi người cũng đến sớm, có người thì đến muộn, như thế thì lại, à, à, lệch múi giờ nhau và chờ đợi khá là nhiều. Một cái cuối cùng nữa là bạn nên tìm cho bạn một người hỗ trợ bạn, đó. Tại vì trước đây bạn đâu có làm những cái, ờ, công việc này. Bây giờ, ờ, cô mặc dù cô bạn là á có con, ờ, nhưng mà cũng có thể hỗ trợ bạn nếu mà bạn cảm thấy là, ờ, cái chỗ này nó bí bách quá, bạn không biết chọn như thế nào, thì nhờ cô của bạn giúp đỡ ha. Đó.
Ừm. Ừm. Ờ, đúng là á, mình chỉ gọi là nhờ em mình làm mấy chuyện lặt vặt. Nhưng mà mình cũng phải nhờ những cái người lớn giống như cô mình là một cái người có kinh nghiệm sẵn rồi, thì cô mình sẽ có, ờ, có nhiều cái ý kiến, nhiều cái sáng kiến cho mình, cũng như là biết mình còn thiếu, còn sai ở cái điểm nào để mà cô mình có thể điều chỉnh cho mình, đúng hông? Thì đúng là mình cũng nên là mình, ờ, học hỏi cô mình, mình hỏi thêm cô mình để mà cô mình hỗ trợ. Thì mình nghĩ là, ờ, một xíu thời gian thì cô mình vẫn có thời gian để mà hỗ trợ mình thôi. À, nên là mình sẽ lưu ý cái cách này nha. À, rất là cảm ơn bạn luôn vì bạn đã chia sẻ cho mình rất là nhiều cái tip hay để mà mình có thể là mình, ờ, ờ, có một cái chuyến đi thiệt là vui vẻ với gia đình mình, cũng như là chuẩn bị thiệt là kỹ càng để mà mình hổng phải lo lắng nữa nha. Cảm ơn bạn nhiều.
Đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Ừm. Ừm. Rồi, chúc bạn với gia đình bạn có một chuyến du lịch thật là vui vẻ cùng nhau ha. Tạm biệt bạn!
Ừm, tạm biệt, bye bye!